احكِ لي كده أنت إزاي بتعلِّم تحب نَفْسك أكتر؟
بُصّ، هو في الأول لازم أفرّق لك بقى حتّة، حُب النَفْس و والأنانية يعني أنا أنا طبيعي كل إنسان في الدنيا دي بيحب نَفْسه، بس طبعًا ال الحُب ده لو زاد عن حدُّه زي ما بيقولوا هينقلب لضدُّه، "الشيء لمّا بيزيد عن حدُّه ينقلب لضدُّه." فأنا لو حبّيت نَفْسي زيادة عن اللزوم هابقى شخص نرجسي، أو أو أو شخص أناني أ أو شخص مُحِب لذاته، أ أمّا فكرة بقى أنا أحِب نَفْسي، ما أنا لازم أحِب نَفْسي، يعني يعني ما أجيش على نَفْسي، يعني ما ما ما ما أضطرّش إن أنا يعني إيه
إمم. إمم. بالضبط آه. إمم. إمم. إمم. ما تجيش على نَفْسك إزاي، أو أو اللي أنت تحب نَفْسك بشكل مش زيادة إزاي؟ احكِ لي أكتر.
هاقول لك أأقول لك، يعني مثلًا إن أنت ما ترضيش الناس على حساب نَفْسك أنت كده بتحترم نَفْسك وبتحب نَفْسك. يعني، ما تتغطش على نَفْسك، ما تعملش عمل أنت مش عايز تعمله ومش على مزاجك، ويعني وبالمعنى البلدي بتاعنا مش جاي على معدتك مش هاضمه يعني، وتعمله علشان إرضاء الناس، أنت كده مش بتحب نَفْسك أنت كده بتجهِد نَفْسك وبتتعبها وأنا يمكن من النوع ده بصراحة، اتعلِّمت أقول للناس لأ في حاجة مثلًا أنا مش قادر أعملها أو طاقتي مش جايباها، الشخص ك
إمم. إمم. يعني مثلًا، مش بتحب تضايق حد وعادي بقيت بقيت اللي هو اللي هو عادي تقول له لأ، عشان ما تجيش على نَفْسك أو كده فعلًا والموضوع بيفرق معاك؟
آه، يعني عندي موقف على كده. أنا شغّال في في مكان ما آآ الش الشغل ده يحتاج تصوير حاجة معيّنة في الشغل، تصوره تص تصوير فوتوغرافي أنا كان معايا mobile فيه الكاميرا بتاعته عالية شوية، يعني جودتها عالية وك وكانوا عايزني أنا اللي أصوّر، يعني مديري بيقول لي "معلش بقى أنت كاميرتك عالية وكده ولازم تصو" أنا في اللحظة دي كنت مشغول في حاجة تانية، يعني حاجة مهمة كانت هتجيب لي الفلوس في شغلي برضه، في الشغل برضه.
إمم. إمم. إمم. إمم.
طبعًا، هو أنا إيه يعني المفروض بقى أنا أرضيّ مديري وأسمع كلامه وأقوم وأصوّر بقى وأعمل وكده، وكان و وكان هياخد مني وقت طويل لأنه كان عايز مش تصوير حاجة واحدة، لأ، ده مواقع معيّنة كتير في ك في أماكن م مختلفة وهتستدعي مني إن أنا أسيب مكاني آه، هاسافر كمان يعني هاسيب مكاني واركب موّاصلة وأروح أصوّر وأرجع وبتاع، فيها إجهاد صحي وبدني وفيها وفيها وفيها تعذيب ليّا وترك شغلي اللي أنا باعمله.
إمم، هياخد وقته وكده، إمم. آه، آه، آه. طب و وقدرت تقولها له إزاي أو أو قُلت له إن هو يعني قُلتها له بلأ بشكل مباشرةً، والّا قُلت له لأ وفهّمته ليه لأ، والّا عملت إيه يعني؟
أنا فاهمك طبعًا، ما ما قُلتش له لأ، بطريقة و وقحة يعني، أو طريقة فيها نوع من الإندفاع أو أو لأ كده و لأ، لأ ما لأ، لأ قُلتها له بالراحة طبعًا، فهّمته يعني أنا كان عندي القدرة إن أنا أقول له "لأ." علشان أنا حابب نَفْسي وحابب ما أبهدلش نَفْسي، و و وحابب أعمل شُغلي يعني هو ده حبي لنَفْسي وتقديري لنَفْسي أنا لازم أعمل الحاجة اللي باحبها، علاوة لإن أنا لا باحب التصوير ولا باحب أستخدم حتى كاميرة التصوير وكده وأعمل كده، فقُلت له: "معلش يا فندم والله أنا يعني أنا ده شُغلي وأنا بس وأنا النهارده تعبان ومش قادر حتى أنا يعني أنا يا دوبك الحبّة الطاقة اللي عندي دُول هيخلّوني أك أكمل بس شوية الشُغل اللي معايا دُول فمعلش يعني" آه، كلّف غيري الموقِف ده أصلًا يعني أنا أنا حسّيت إن أنا باحب نَفْسي، بادلّع نَفْسي، مش أجهد نَفْسي عشان غيري.
أيوه، أيوه فاهمك آه. على قدّ يعني، إمم. إمم. طَب وما ما ما ما اتضريتش في شُغلك بعد امّا قُلت كده؟
ما اضطريتش إن أنا أعمل إيه؟ ما ما اضطريتش أعم اتضريتش! آه، آه س أيوه فهمتك، فهمتك ما اتضريتش. لأ، ما بو الدنيا مش غابة بقى، يعني هو أنا عشان أنا رفضت حاجة أصلًا دي فوق شُغلي يعني أنا مش مصوراتي أنا مش فوتوغرافي عشان أروح أصوّر، أنا ليّا شُغلي ليّا وظيفة معيّنة ليّا ليّا مهام معيّنة في شُغلي ما دام أنا بأدّيها، وبأدّيها ب ب بكامل إتقانها وكده ما حدش يقدر يكلّمني، أمّا أنت تكلّفني حاجة مش مش بتاعتي وأنا مش ف مش مش م مستعد ليها دلوقتي، ه هاتضر ليه؟ لأ، ما أقدرش يضرّني طبعًا ولا عمل لي حاجة، هو هو احترمني أصلًا يعني قال لي قال لي: "ماشي، ماشي أنا م مفهو"
اللي أنت ما اتضري ما اتضريش، ما اتضريتش من ال إمم. إمم أكيد، أكيد، أكيد لإن لإن في ناس لمّا بتيجي على طول اللي هو <tsk> يعني مثلًا بَدل ما تعملها من غير نِفْس في ناس لمّا بتقول الصراحة على طول مباشرةً، وما فيش ناس بقت كده كتير بقيت بتريّح، بتريّح نَفْسك وبتريّح اللي قدّامها وبتريّح اللي هو تيجي آآ يعني زي ما بيقولوا دُغري مع كلّه.
أيوه ي ي بُصّ، اللف الدو اللف والدوران والكلام ده كلّه، لأ مش م مرفوض خليك صريح خليك صريح الصراحة اللي تخليك تبان إن أنت بتحب نفسك، وبتحترم نفسك وبتقدَّر طاقتك يعني ما هو أنا ما أنا كنت ممكن أعمل زي ناس تانية، آه، ده المدير بتاعي بيقول لي اعمل كده طَب ما أنا أب أرُوح أعمل عشان آآ، آآ، يبقى كويس معايا يدّيني مكافأة آآ، يبقى قريّب مني، أبقى قريّب منه و و وأخُدها فرصة، بس ده هيبقى على حساب على حساب أعصابي وجهدي وشغلي وكده، لا، لا، لا ده مش حب للناس ده بقى، أنت كده بتحقّر من نفسك وبتقلِّل من نفسك وبتحط في نفسك في في موضع صغير أوي، إن أنت تبقى بتت بتتقرّب من واحد عنده سُلطة عنده عنده إمكانية إنه يم
إمم. إمم، إمم واللي أنت بتيجي على حساب نَفسَك لحساب حد تاني.
آه، لأ وأنا مش من عادتي كده، أنا باحب نفسي، بس مش لدرجة الغرور، ولا درجة إن أنا إن أنا أناني وأفضّل نفسي على غيري، لأ، لأ حب الن ما بين حب النفس وتقدير النفس والغرور و و و والنرجسية شَعرَة صغيرة، الإنسان العاقل يحافظ عليها ما ما ما ما
بالضبط. فاهمك، آه. إمم. طَب وهل أنت تفتكر ال الحب للنَفس أو الحب للذات، بيحتاج لشجاعة زي ما أنت لسه ح ح حاكي لي اللي هو محتاج فعلًا شجاعة، والَّا آآ، إلى غفران كده وخلاص؟
لأ، أكي أكيد يعني ف فكرة إن أنت يعني تكيّف نَفْسك على سلوك معيّن إن هو مثلًا حُب حُب نَفْسك وإن أنت مثلًا تقدَر تقول كذا، أكيد ده محتاج منك طاقة ومحتاج منك تدريب كمان، يعني هو أنا مش هاقول لك إن أنا كده بقيت كده بين يوم وليلة يعني، مواقف كتير مرِّت عليَّ في الحياة خلّتني خلّتني آآ أقدّر نَفْسي وأقدّر ذاتي
هل في مواقِف جات عليك بالسلبي، خلّيتك اللي أنت بقيت إيجابي؟
آه طبعًا، آه طبعًا، ب ما أنا باقول لك أنا اتعلّمت المواقف إن أنا حطّيت نَفْسي في مو موضِع ده مش مكاني، يعني ح حطّيت نَفْسي في موضِع بحيث إن أنا آآ ب آآ ظهرت فيه إن ده مش مكاني، مش مناسب ليَّ فأنا كده، أنا كده بيّنت إن أنا إن أنا إن أنا إن أنا صغيّر. آآ زي مثلًا والدي كان، كان طال كان طالب منّي إن أنا أعمل حاجة كده معيّنة وأنا رضيت يعني وقال لي قال لي: "أنت اللي هترُوح تعملها." وكده، قُلت له: "يا بابا ما أخويا مثلًا هو ممكن يعملها." قال لي: "لأ، أنت اللي هترُوح." وأنا ما كانش عندي الط ما ع ما عنديش القُدرة إن أنا أعمل الحاجة دي وق أ ج
إمم. إمم. إمم. ما عندكش طاقة أو أو وراك حاجة تانية أو كده، إمم.
آه، ك كان هو طالب منّي إن أنا هارُوح لعمّي آآ أقول له مثلًا حاجة كده معيّنة يعني ب عائلية أو كده، حاجة حاجة عائلية. الموضوع كان هيتطلّب منّي إن أنا أتكلّم مع عمّي وأنا ما كانش عندي قُدرة على الكلام ولا الإقناع وبتاع وقال لي: "روح اقنعه وقُل له وكده." قُلت له يا قلُت له: "يا بابا أنا مش هانفع، يعني أنا مش هانفع في الموضوع ده، أنا أخويا يقدَر يتكلّم عنّي وخلّيه يرُوح أنا عارف نَفْسي هارُوح أتلخبط وأتني و وأتلجلِج وكده ومش هاقدَر أقنع أقنع عمّي باللي أنت بتقول عليه ده." قال لي
إمم، إمم، إمم، إمم. إمم. وهل فعلًا سابك ما ترُوحش والّا ودّاك؟
لأ رُحت، ما هو ده الموقِف اللي اللي أنا اللي أنا حسّيت فيه إن أنا صغيّر، إن أنا مش آه إن أنا صغيّر، رُحت وقَفت قُدّام عمّي متلجلِج ومش عارف أقول إيه وبتاع، قعَد يتّريق عليَّ، يعني و و ويقول لي: "يا ابني أنت أبوك باعت مين، ده أنت شكلك كده لا أنت عارف تتكلّم ولا أنت عارف ت" وقعَد ي إيه، عمّي بقى يعني وراجل كبير وقعَد ي إيه، آآ طبعًا يعني حسّيت إن الكلام ده جارح وحسّيت إن أنا صغيّر أوي ومش ده مكاني ك
إن أنت تعلّمت منُّه. آه. بالضبط، واللي أنت لسه صغيّر عالكلام ده فاللي أنت بتاخده ب ب كلام بيسمّع فيك من جوّاك، مش بيبقى كلام اللي أنت بتسمَعه من هنا زي ما إحنا وإحنا كبار بنسمَع الكلام من هنا بنطلّعه من هنا، لأ أنت الكلام فعلًا دخَل يعني ج جِه زي ما بيقولوا كلام جِه في عضمك يعني زي ما الناس بتقول، الكلام فعلًا جِه في عضمك.
آه والله بالضبط كده، جِه في عضمي وزعّلني وحسّيت إن أنا صغيّر وإن أنا إن أنا ح م كده أنا ما احترم ما احترمتش نَفْسي وما حبّيتش نَفْس الحُب اللي يخلّيني آآ أقول "يا بابا مثلًا، يا بابا معلش اختار ال المهمّة دي ح أخويا." أو أو ما أقنعتوش و وكان الموضوع طبعًا الك ال الحاجة اللي كان عايز يقنِع بها عمّي دي اتفشكلِت أصلًا و وباظت لإن أنا أصلًا اتحطّيت في مكان مش مناسب ليَّ وأنا كده ما احترمتش نَفْسي، كمان إن أنا إن أنا ما أقنعتش أبويا بالحكاية دي، فلأ، إمم.
إمم. طَب وهل هل هل اللي أنت جيت على حساب نَفْسك لأجل حساب والدك دي حاجة يعني تنصح بيها حد، اللي هي حاجة كويسة والّا إن أنت الموضوع يتحلّ إزاي، يعني لو حد هيعمل نَفْس موقِفك بقى يتحلّ إزاي أو إيه النصيحة اللي تديها له؟
ببساطة هاقول له يعني يعني إيه بُص أنت شوف طاقتك إيه، وقدراتك إيه ولو أنت اتكلفت بحاجة ح ح هتبان فيها إن أنت صغير أو أو ضعيف أو شكلك مش كويس أو شكلك مش مقدّر نفسك ومحترم نفسك، ما تعملهاش يا أخي يعني واعتذر بشياكة وخلي وخليك وخليك لطيف حتى مع اللي بتعتذر معاه، بان إن أنت تحب نفسك آآ يعني إح إحنا كده بالبلدي بنقول دلّع نفسك يعني مش مش عيب إن الواحد يدلّع نفسه وخلّي بالك. أنت آه آه آه يعني خلينا خلينا واضحين وك نتكلم كلام بسيط، هو أنت لما تدلّع نفسك ده هيزعّل حد؟ تدلّعها بإن أنت بإن أنت ما تجهدهاش إن أنت ما تج
إمم. بالضبط آه آه. لا طبعًا لا طبعًا ده أنت بالعكس، ده أنت مودك بيكون كويس وبتعمل حاجات بنِفس أكتر.
و وما تحاو وما تحاولش إن أنت ترضي الناس على حساب نفسك، تخيل كده أنت مثلًا الناس حواليك مهما أنت عملت أصلًا الناس هي الناس هترضى، خلّي بالك أنت لو ايدْت إحنا عندنا في المعنى المصري كده يقول لك إيه، لو ايدْت صوابعك ال10 شمع للناس، الناس مش هترضى، فأنت لأ ما تحاولش ت ما تحاولش ترضى
بالضبط، آه آه أكيد أكيد ومثل معروف عندنا فعلًا ال المثل ده حقيقي معروف عندنا في مصر ال المثل ده حقيقي جدًا.
يعني هو ما فيش حد ما مرّش ب ب بتجربة إنه هو كان بيحاول ي يرضي الناس والناس ما رضتش، كلنا ش كلنا شُفنا المواقف دي في حياتنا أنا وغيري وغيري وغيري، فلأ لأ أنت أنت خليك واثق من نفسك زي أنا ما باعمل كده مع نفسي والله والله بس ما هو غرور يعني أست آآ أعوذ بالله من الغرور.
إمم، إمم، إمم، أكيد، أكيد، أكيد، أكيد، أكيد طبعًا يعني هل يعني أكيد أنت من الناس ال ال ال اللي هي بتحب نفسها لأجل نفسها ما وصلتش لدرجة الغرور.
باحاول أح آه، آه، آه، لأ، زي ما قُلت لك في شعرة ما بين ما بين ال المعنى الحلو ل لحتة حُب النَفْس واحترام النَفْس وتقدير الذات آآ اللي هي عكسها جَلْد الذات خلّي بالك في حاجة اسمها جَلْد الذات، جَلْد الذات يأ فاهمني، جَلْد الذات يعني إن أنت إن أنت إيه تقعد تلوم نَفْسك وتعم مش عارف إيه وك ده بيأثّر على نَفْسيتك آآ وتقول ده أنا السبب، أنا أنا أنا اللي كنت عامل كده يعني ما كنتش المفروض أع وتقعد تلوم في نَفْسك ومرّة و2، خلّي بالك أنت كده مش بتحب نَفْسـك دي اسمها حاجة اسمها جَلْد الذات، ممكن الموقِف اللي أنت بتتكلِّم فيه ده يكون أصلًا مش أنت السبب فيه ممكن حد غيرك، طَب أنت تلوم نَفْسك ليه وتقعد تجلّد ذاتك ليه؟ لأ يا عم حتّة تجلد نَفْسك خلّي بالك ده بيأثّر على نفسية الواحد ونفسية الواحد لو مش مرتاحة والله الدنيا كُلّها هتبقى بايظة معاه لا شُغله هيبقى كويس ولا أُسرته هتبقى كويسة ولا هيبقى في سلام نَفْسي عنده ولا فل، لأ، ل
إمم، إمم، إمم. إمم. إمم. إمم. أكيد، أكيد، طَب وتفتكر حُب الذات ده نهاية الطريق والّا بدايته؟
آآ آآ إحنا مش هنسمّيها حُب الذات بقى نحب نسمّيها ح ح حُب ال لو حُب الذات، حُب الذات اللي هو الأنانية ده نهاية نهاية نهاية الز آه، أمّا لو حُب النَفْس و وتدلي وتدليع النَفْس زي ما بنقولوا كده لأ، ده ده ده بداية النجاح إن أنت تبقى ب ب ب ب آآ وقتك ليك، حياتك ليك ن ن نَفْسك مِلْكَك، أنت س ان آآ زي بيقولوا إيه، أنت سُلطان نَفْسك فاهمني، ما فيش حد ما فيش حد ليه سلطان ع
آه، حُب الذات. <clears throat> بالضبط، أكيد، آه، آه، ما فيش حد مالكك، ما فيش حد بي بيخلّيك تعمل حاجة أنت مش عاجباك أو كده.
وغصبٍ عنّك آه، س سلطان نَفْسك آآ آآ نَفْسك دي المملكة أنت المَلِك بتاعها، أنت المَلِك متوّج عليها ليه ليه تخلّي الناس أصلًا تتحكّم في في أعصابك وفي مشاعرك و ويتدخّلوا ويتدخّلوا في حياتك ويجبروك على حاجة أنت لو عملتها مش هتبقى فيها احترام لنَفْسك أو ذاتك لأ، لأ، حِب نَفْسك يا عم و <chuckles> ودلّع نَفْسك زي أنا باكرّر ال ال التعبير ده لإنّي أنا والله مؤمن بكده، ب مؤمن بكده.
بالضبط. أكيد، أكيد، لازم كُلّنا نكون بنحب نَفْسنا عشان نعمل كل حاجة لإن دي بتفيد المود و وبتفيد اللي أنت لمّا مودك بيكون كويس، بتشتغل كويس ومش بيكون عليك ضغوطات في البيت و وأسرتك ومراتك وعيالك وكده.
آه طبعًا، طبعًا، وخلّي بالك الشخص الشخص اللي هو دايمًا يأنِب نَفْسه وكده ويلوم نَفْسه ده، ده ممكن ممكن يكون شخص على فكرة آآ تعبان نَفْسيًا وبيحتاج لدكتور يروح عارف أنت فك فكرة إن واحد طول ما هو قاعد عَمّال يقول آآ ده أنا السبب و ويقعد يجلد في نَفْسه وكده و و خلّي بالك
آه، آه، آه، آه، آه، لازم دكتور نفساني ع لازم.
م مك ده ده مريض خلّي بالك ده مريض، تخيّل؟ أنت والمريض المريض يحتاج لدكتور على طول لازم يروح لمعالج نَفْسي يقعد معاه ولو ما لقاش ولو ولو ما لقاش دكتور في طُرُق كتير خالص ممكن يساعد بها نَفْسه.
في زي الsocial media والAI يخُش يكتب على على مشكلته وهيلاقي لها كذا حَل في ثواني، في أقل من ثواني لو هو مثلًا مش لاقي الدكتور اللي يناسبه ومش لاقي الحد اللي يتكلِّم معاه كويس بيتكسف يتكلِّم مع دكاترة لأ، ففي كذا بديل زي الAI والsocial media يخُش يsearch على الyoutube عن مشكلته وكده، إمم.
بالض بالضبط، ع و وفي حاجات تانية كمان يعني لو حابب أقول لك عليها أقول لك عليها يعني في حاجات تانية كمان الج الجلسات دَعْم مع صديق مثلًا يقعد مع صاحبه ويحكي له يقول له أنا مثلًا دايمًا حاسس بالذنب حاسس إن أنا إن أنا إن أنا كذا ولو هو صديق مُخلِص والّا حاجة أو طيب أو كده حي حيرشده يقول له لأ، ما تجلدش نَفْسك أنت كويس، حِب نَفْسك، حِب ذاتك، آآ قدر نَفْسك احت آآ حِس بكيانك، أنت مش أقل من حد هتلاقي في أصدقاء حلوين كده يعني بتلاقيهم كلامهم طيب وأكيد كل إنسان ل ل ليه الصديق الطيب الحميم اللي هو بيقرّب مّنه
آه، آه، آه، آه، يا ريت تقول لي، آه. إمم. بالضبط آه. أكيد زي ما في صديق كويس في صديق وِحِش و و والدنيا كُلّها فيها الحلو والوِحش وفيها الخير والشر و
بالفعل، بالفعل، يعني أنا يعني آآ أقول إيه يعني، أقول إيه، أقول آآ أنت ما دام محتاج مساعدة آآ أ أنا وأي حد ما ي ما يخجلش إنه يقول إن أنا عايز مساعدة، أنا حاسس بحاجة حاجة كده بت بتأنِّب ضميري، أنا أنا مش عارف مش حابب نَفْسي روح لصاحبك، روح لدكتور، حاول تعدل من سلوكك حاول وزي أنت ما قُلت كده في في في مواقع ب زي الAI اللي أنت بتقول عليها دي.
إمم. AI والsocial media ويخُش يsearch عن الtiktok يكتب مشكلته وهيلاقي حد عدّا بيها بالضبط، فياخد منّها المفيد ويعمل من الAI، فحاجات بتكمِّل حاجات تدريجيًا.
بالفعل، يعني بالفعل خالص يعني اللي أنت بتقول له ده عين ال عين ال عين الصح يعني.
أنا بجد اتشرّفت جدًا بيك واتشرّفت اللي أنا سمعت إزاي اللي أنت قدرت تفرّق لي ما بين ال الحُب النَفْس وال واللي هو ما يجيش على حُب الذات وحُب النَفْس، بجد متشكر جدًا ليك وإن شاء الله نخُش مع بعض تاني.
على إيه؟ العفو أنا سعيد بالكلام معاك وأتمنى إنه يتكرّر تاني، أشكرك شكرًا جزيلًا.